بُص، هو أنا مقتنعة إن موضوع النظام ال ال الرجيم أو الdiet، أو كده، كُلّ واحد بيشوف إيه المناسب ليه ويعمله يعني كُلّ يوم يطلع دكتور يقول لك إيه مثلًا على النت: "ده في صيام متقطع ده مفيد جدًا، ده فيه Keto Keto diet" لو سمعت عنه يقول لك: "ده نظام مفيد جدًا وتحفة" وتيجي تبُص تلاقي النظام كُلّه عبارة عن دهون. مش عايزة أقول لك إن أنا أعرف حد شخصيًا خَس عليه جامد، خس عليه بتاع 30 كيلو على الKeto diet ده مع إن أنت تبُص له وتقول الأكل ده كُلّه هيتخنّي، بس لأ في Mechanism كده معينة للموضوع، بيدّخل الجسم في حالة اسمها Ketosis، Ketosis ده معناه إن أنت بتحرق دهون بس، جسمك بيستخدم الدهون كمصدر أول للطاقة بس، فبالتالي بيحرق وبيخسس جامد. وفي ناس بتتابع مثلًا نظام السعرات الحرارية فأنا بعد ما لفيت ودوّرت وكده، اكتشفت إن أنا لازم أجرّب عشان أشوف إيه المناسب معايا.
اهم. تمام. أيوه. أيوه. اهم. اهم. واو! أيوه. أيوه. جميل. ج أيوه. أيوه.
مش أي حاجة بأي كلمة تقولها أصدّقها وخلاص يعني لا لازم أشوف إيه المناسب معايا أنا ومع ظروفي، لإن ظروفي غير ظروفك، كُلّ واحد فينا ظروفه مختلفة.
ممتاز. ممتاز. جميل، جميل جدًا، جميل جدًا إن أنتِ بتستخدمي التكنولوجيا والSocial Media م الMedia إن أنتِ تحصلي منها على معلومات ممكن تفيدِك في ما في نظام صيامِك أو نظام رجيمِك بكده عشان توصلي للقوام اللي أنتِ بتبغيه وكده. بس هنا بقى بيحضرني سؤال عايز أسأله لِك يعني، دلوقتي في كذا فيديو، وكذا مكان، وكذا موقع بيقدّم النصايح دي، أنتِ كيعني شخص عادي أو مستخدم عادي لل للSocial وكده، إزاي تقيّمي بقى الحاجة المعلومة اللي بيدّيها لِك ديّة معلومة صادقة؟ هل أنتِ مثلًا بتبُصّي للمصدر؟ هل بتُبصّي للشخص اللي بيقدّم المعلومة أو المحتوى اللي هيخص مثلًا الرجيم أو الصيام؟ يعني احكي لي تجربتِك، أنتِ بتثقي في الفيديو ده إزاي؟
امم. أكيد. والله أنا أول حاجة في ناس كده باتابعهم بصراحة من زمان أوي في موضوع الأكل الصحي والdiet، ويعني بادخل ألاقي فعلًا عَندهم متابعين كتير جدًا، فوقتها باتأكد إن هو إن الناس دي بتقول كلام زي الفُل. أنا نَفْسي باحس إن هو آه أنا فعلًا لمّا عملت كده الكلام ده فعلًا معاهم حق فيه، لإن أنا زي ما باقول لك أنا خبرتي كبيرة أوي في موضوع الرجيم ده. آآ لكن في ناس تانية اللي هو بتدخل تهبّد وتقول أي كلام وتقول لك: "أصل الحاجات ال الsnacks مثلًا الصحية اللي في الSupermarket دي صحية." هي مش صحية هي نازلة تحت إن هي صحية، لكن هي مش صحية. فأنا مش عارفة إزاي الناس مقتنعة بكده. بابدأ أدوّر طبعًا وأبُص بنَفْسي لأن أنا أصلًا دكتورة، فالموضوع ده بيفيدني شوية إن أنا فاهمة ده إيه، وده بيعمل إيه، وده بيسوي إيه، أنا فاهمة اللي أنا هاعمله، بالضبط، فما باخدش كلامهم على محمل إن هو ده
اهم. ممتاز. جميل. جميل. أيوه. ج اهم. أيوه، تهبّد. <laughs> اهم. اهم. ج بالضبط، جميل. رائع. رائع. كونِك إن أنتِ دكتورة أكيد فعلًا بت بتعرفي ال الشيء الجيد من الشيء الردئ، والمحتوى اللي هيبقى مُقدَم ليكِ ده مح محتوى يعني نافع أو مش نافع. بصراحة الكلام معاكِ شيق ومش عايزُه يخلص أصلًا وأنا استفدت منِك كتير جدًا، جدًا، جدًا. أشكرِك شكرًا جزيلًا.
بالضبط اهم. شكرًا ليك بجد، وأنا كمان اتبسطت.
شكرًا.